طيب كان في حد جنبَك كده أو أو يعني دَعْم، كان في دَعْم مثلًا، آآ صديق، آآ، دَعْم الأهل في التليفون، وال و والتواصل على على النت والكلام ده، آمم، كان في دَعْم جنبَك كده مخلِّيك يعني يعني هاه، يكمل، لازم أكمّل، لازم لازم أقُوم، لازم أفوق، والّا والّا جالَك أوقات خلاص حسّيت إن لأ هي آخر الدُنيا خلاص اتقفلت؟
لأ، آآ، والله حسّيت كده، بس الصراحة لولا دِعْمهم ووقفتهم جنبي، يعني أنا كنت باكلم صاحبي بيقول لي إيه: "بُص الدِنيا هنا بايظة خالص، والموضوع هنا، آآ، يعني لأ لو رجعت هتتعب وك" آه في مصر وخلاص الموضوع بقى يعني بُص خد بالك ال ال العالم اتغيَّر من قبل 2019 لبعد ألفين وتسعتاشر خد بالك العالم فعلًا يعني زي ما يكون إيه، في بحر كده اتشق نُصِّين قبل 2019 حاجة وبعد 2019 حاجة تانية
إمم. في مصر طبعًا؟ آه. صح. القوى العُظمى اختلفت طبعًا يعني، حتى حتى القوى العُظمى بتاعة الدول، إمم.
بالضبط آه. الله الله ينوّر عليك، فعلًا الدنيا اختلفت والاقتصاد اختلف وكل حاجة ده اختلف. فكنت طبعًا لقيت دَعْم من أصحابي، لقيت دَعْم من من من أهلي وأُسْرتي الضيّقة، مراتي و و وأولادي وكده، و ولقيت دَعْم من أمي طبعًا هنا، أنا طبعًا هي كانت زعلانة إن أنا مسافر، بس طبعًا هي دَعَمتني وأكتر وأكتر واحدة يعني قالت لي لأ اصبر، علشان الموضوع بقى صعب دلوقتي، معلش آه أنت رايح لحلم وهدفَك، ف هي اللي خلِّتني أصبر الصراحة. فبقيت باصبر، باصبر، باصبر، بُص لمّا صبري من كل ناحية فيعني بس، آآ، بالضبط آه.
كويس، آه. طبعًا. تشوف ولادَك وبتاع. صح. إمم. سب فعدّت يعني. خل خلّيني أسألك بقى في يعني في حتّة يعني تقدر تقول إيه لنفْسَك؟ أنت من آآ، أنت قُلت لي مسافر بقى لَك 5 سنين صح؟
لأ، آآ، أكتر من أكتر 7 سنين تقريبًا. إمم.
سب يعني أنت من 7 سنين تقول له إيه؟ تنصحه بإيه؟
آآ، أقول له كنت أقول له إيه يعني؟ أقول لنفْسِي السب إيه من 7 سنين؟
آه يعني الدرس اللي اتعلمته من سبع يعني ب يا دي الصبر. <giggles>
أُ اصبر واتعلم الصبر؛ علشان ما ما تج ما تجيش ما تجيش الدنيا تعلمَك، و واعتمد على نفْسَك، واتعلم كل حاجة في الدنيا ما ت ما تاخدش كل حاجة بسهولة؛ لأن ال لأن ال الدنيا مش زي ما أنت متخيّل، الموضوع صعب يعني. فهو ده أكتر درس اتعلمته في حياتي، آآ، فعلًا إن أنا لازم أعتمد على نفْسِي، ولازم إن أنا أصبر، وإن أنا إن أنا يعني، ما باخدش كل حاجة بسرعة، فيعني إن في ال في ال في العَجلة الندامة فعلًا، وفي التأني السلامة.
إمم. صح. إمم. صحيح. طيب خ الدرس اللي أنت اتعلمته ده وال و و وال والحياة وكمّ الدروس اللي اتعلمتها في الغُربة، تقدر تبني عليها اللي جاي إن شاء الله يعني؟
إمم. آه ط آه طبعًا أنا الحمد لله دلوقتي بقيت بابني، وبقيت الحمد لله مستقر، وشغال الحمد لله شُغلانة والتانية و وأولادي معايا، والدنيا زي الفُل، فيعني الحمد لله، م ما فيش أي حاجة دلوقتي ت معطَّلاني، الحمد لله اتعلمت كويس وصبرت والحمد لله ونُلت أخيرًا.
طيب سامعك. إمم. إمم